ああ、なるほど。
とか、うん、早くなりますね。
そうですか、あ、じゃもう切って、電子レンジに入れてしまって、で、ある程度火通してから煮るみたいな感じすか？
うん、入れて、うん、すそうすると。 そうですね、火も火通して、あとはもう、あの、カレー粉を混ぜるだけとか、うん。これだけなんで、かなり、うん、時短になりますよ。あとはもう、料理の種類ですよね、時短。あの、例えば今、あの、これからの季節いいと思うんですけど、サルサりサルサ料理？サルサってしご存知です？
はい。 カレー粉入れて。ああ、なるほど、すごい時短ですね。 あ、 して はい。 はい。 はい、サルサの料理、あ、はい、知ってます。
あの、トマトと、あのうん、あの、玉ねぎと、あとピーマン切って、で、それに塩とガーリック入れて、で、あの、お酢を入れてちょっと混ぜるだけみたいな。
トマトと。はい。はい。 はい、はい。 はい。はい。 ああ、なるほど。ヘルシーすね。
うん。ん、それ、あ、で、火使わないんで、包丁だけなんで、洗い物も少ないですし、で、今言ったように切るだけなんで
はい。 はい。 はい。ああ、いいですね。
うん。で、それもちょっとミキサーみたいなでやっちゃえば、すぐ、あの、いっぷ5分ぐらいでもう食卓に並ぶような。で、あとトルティうん、で、ああ、あとそれとトルティーヤ。
おおあ、素晴らしいですね。 トルティーヤ。ああ。ええええ、ありますよね。あ、なるほど。
あの、小麦粉で作った、あの、ちょっとほ平べったいパンみたいな、うん。で、あとレタスちょっと千切りにして、で、トルティーヤ入れるだけでもうそれでご飯になるんで。ですうん。で、さっぱりして、うん、あ、もうほんとに、やろうと思ってから10分ぐらいで
はい。 ああ、素晴らしいですね。ええええ。 あ、はあ、素晴らしい、そうなんですね。
うん。で、そう、で、ちょっと足りなければ、ちょっと、ま、照り焼きとか、あの、そぼろとか作って。うん、それぐらいで、野菜も取れて
はい。 はい。 はい。ああ。 なるほど、いや、バランスいいですね。
うん。 バランスいいと思います。つこれからの季節ぴったり。うん。
そうですね。お、ありがとうございます。ずちょっとやってみたいと思いま
いえいえ、皆さんいやいや、もうなんか色んな <chuckles> 色んな、お国に行ってんだって、色んな料理。<chuckles> それこそいうん、それこそトルティーヤ、今のあ、トルティーヤじゃない、あの、サルサはほら、メキシコの
いや、そうですね。 はい。 メキシコのあれですよね？そうですよね？確かに、ああ、なるほどなるほど。
うん、ですよね、だから、そう。うん。で、つわ強者だとトルティーヤもね、自分で作る。うん。
はい。 あ、そうなんですか？ええ、も、それはなかなか難しですよね。
うん、ただあれはちょっと そう、時間かかりますよね、それはね、うん。だか、買ってきちゃうんですけど。
かかりますよね。へえ、作られたことあるんですか？トルティーヤ。お！すごいですね。わ、どどうでしたか？ううまくゆあ、美味しかったんすか。
いっかいだけあります、うん。 時間かかった、結構。うん、いちじかんぐらい。あ、美味しかったですよ、美味しかった。うん、柔らかい。うん、柔らかくできて、あの、普通に売ってるよりも。うん、しっとり。うん、しっとりと。うん、ありました。うん、ありがとうございました。
ええ。そうなんですね。いや、貴重なお話ありがとうございました。はい、失礼します。